Esatto, poi ci hanno fatto uscire, uhm, hanno discusso tra di loro, ci hanno fatto rientrare e alla fine hanno hanno proclamato tutti. E quando è arrivato il mio turno io partivo da il 97
Mh-mh. Okay.
quindi, secondo la, mhmm, previsione della professoressa, sarei arrivata forse centouno centodue massimo. Esatto. E invece, quando poi sono rientrata, mhmm, e hanno detto il voto, ed era 103. Quindi vuol dire che per la mia tesi mi av avevano dato 6 punti, il massimo è 7. Sì. Ehm, mentre agli altri invece addirittura avevano dato meno, quindi quel momento è stato proprio: "Wow, che cosa è successo?" E avevo veramente un sorriso a 32 denti. <laughs>
Chiaro, massimo 102, no? Mh-mh. Beh Tantissimo. Tantissimo, soprattutto <chuckles> Beh, chiaro, menomale, anche perché, ehm, da persona che non riesce a gioire dei suoi successi, quantomeno questo
Sì, assolutamente. Ehm, è stato veramente un momento enorme, perché comunque c'erano i miei genitori, c'erano i miei amici, comunque io son dovuta andare a Torino, uhm, a laurearmi, quindi un un po' di persone che mi hanno seguita in questo
Mh-mh. Certo. Avevano fatto il viaggio proprio per venire, non era nella tua stessa città.
Esatto, <laughs> sì, sì abbiamo fatto il viaggione in macchina, in 2 macchine diverse ehm
<chuckles> Le cammina le macchinate dietro e via.
Esatto, è stato è stato veramente carino, ehm, e addirittura era venuto alla mia alla mia laurea un professore, uhm, della della triennale, con cui avevo fatto un progetto di ricerca così, mentre ero in questo periodo un po' di di di depressione, non riuscivo a dare gli esami, lui mi aveva, mhmm, chiesto di dargli una mano con questa ricerca, e ha continuato poi a scrivermi, uhm, a dirmi: "Guardi che lei si deve laureare, perché il mondo ha bisogno di lei." Ehm, cioè proprio ha creduto tantissimo in me, ehm, e quindi ha voluto esserci anche in quel momento. Ehm, per me è stata veramente una cosa bellissima.
Ah sì? Mh-mh. Ma che bello! Che cosa magnifica, anche perché, ehm, soprattutto spesso, per quanto magari non si sia neanche così numerosi, i professori vedono gli studenti un po' come un numero, non non li conoscono davvero e, soprattutto, non si interessano a questo livello proprio spronandoti in un momento in cui ne avevi davvero bisogno.
Mh-mh. Mh-mh.